Ừm, đúng rồi, mình cũng đồng ý với bạn. Hiện tại thì mình cũng, ừm, đang cố gắng để tách hai bé ra khỏi cái điện thoại, để cho hai bé, ưm, ừm, có thể sống một cái nói chung là sau này mình có một cái tuổi thơ nó, ừm, nó được có nhiều cái vui vẻ hơn cái điện thoại á. Ừm.
Ừm. Ừm, ừm hưm. Ừm, nhưng đúng là rõ ràng thì những cái mà sử dụng màn hình điện thoại ấy thì nó thủ quá nhiều. Á, cho nên nà, ờ, giới trẻ, đúng hông? Trẻ em ấy, người ta rất là thích, cái đó là một cái trải nghiệm rất là màu sắc
Ừm, đúng rồi. Mình cũng đồng ý bạn?
dẫn tới là cuộc sống hàng ngày thì là nó bị chậm đi, nó không phải là ừm, rất linh hoạt được ấy.

Ừm, đúng rồi. Mà hiện tại mình thấy là điện thoại ngoài tra cứu thông tin ra thì mình thấy, ừm, hiện nay mình cũng bị phụ thuộc quá là nhiều ấy. Ví dụ như mà mình đi gặp với bạn bè này, thì bạn bè mình thay vì ngồi nói chuyện giống như ngày xưa ấy, thì mọi người cứ hay lôi cái điện thoại ra bấm, thành ra là đúng rồi, thành ra là mình cứ giống như, kiểu là, mình đi chơi mà, như kiểu là, mình thay đổi chỗ ngồi để bấm điện thoại thôi á.
Ừm. À, à. Đồng ý. Ừm. Ừm, chính xác. Ơ, kiểu như, bây giờ cảnh cảnh cảnh này là không phải, gọi là, hiếm gặp nữa. Bất cứ một quán cà phê nào cũng sẽ thấy thấy một cái nhóm bạn ngồi chơi, ý là mỗi người là một cái điện thoại riêng ấy.
Ừm.